Nah, gini, kalau misalkan kita menyelam, itu kan nggak boleh sendiri. Jadi harus berpasangan nih minimal.
Oh. Oh, oke. Oh.
Harus ada temennya.
Kenapa, Kak?
Kejadian aku waktu itu yang, eee, supaya aman, jadi, kita suka ada peraturan jangan menyelam sendiri.
Ah, oke.
Itu itu adalah peraturan yang umum buat semua penyelam. Kita tidak boleh menyelam sendiri.
Hmm. Oke. Mhm.
Nah, berdua nih, berpasangan. Pada saat itu yang tadi aku bilang karena arus dibawah kenceng, partner pasanganku tuh, eee, nggak keliatan.
Mhm. Mmm, oke. Oh, kok bisa gitu, ya?
Jadi beneran kayak aku terpisah dengan pasanganku, ya itu dia, karena arusnya kenceng banget. Akhirnya, ya udah mau nggak mau.
Tapi gimana Kakak? Ketika itu keputusan apa, yang diambil?
Eee. Aku ngikutin peraturan, jadi kalau misalkan kehilangan pasangan, kita harus naik ke atas.
Mmm, oke.
Harus naik ke atas, tapi kita punya, eee, ada aturan kita harus menghitung dulu sampai 1 menit. Kalau memang pasangan kita nggak keliatan, ya udah kita ke atas. Dan itu, buat aku sih, Kak, itu beneran bikin deg-degan karena itu pertama kalinya aku nyelem, pasanganku hilang, dan aku naik sendiri ke atas ke permukaan.
Oke. Hmm. Oh, oke. Mhm. Iya, bener sih. <chuckles> Mhm. Iya sih, pasti itu deg-degan banget ya, Kak, kayak di tengah laut, gitu kan ya, posisinya, ya?
Deg-degan banget, Kak. Apalagi begitu aku naik ke permukaan, itu si gelombang di at di permukaan itu juga tinggi, Kak. Jadi kita nggak lihat. Jadi tuh, buat aku waktu itu susah ngeliat kapal, kapalku tuh di mana, gitu loh, Kak.
Mhm. Wah.

Ah oke. Pah
Nah kalau kayak gitu kan kita gak bisa ya, kita tidak bisa, eee, m apa, melanggar, kita tidak bisa, eee
Iya iya. Mmm.
Apa, eee, ya melanggar sih, kita gak bisa melanggar gitu, gak bisa melanggar keputusan mereka.
Mhm. Kalau melanggar gimana? Kena sanksi adat kah? Atau ada konsekuensi tertentu gitu Kak?
Mmm, ada yang bilang nanti jadinya kena, ke kita. Kek entah kita sakit, entah kita, gak bisa pulang kembali ke daerah asal, kayak gitu. Jadi, sebagai pendatang, karena biasanya aku menyelam kan b berarti kan aku pendatang ya di daerah-daerah tersebut. Ya kita menghargai lah, menghargai keputusan masyarakat adat.
Ah oke. Mmm oke. Mhm. Mmm. Iya iya bener Kak. Mmm, mhm. Wow, oke kalo misalnya Kakak pernah melarang atau melanggar aturan-aturan seperti itu gak Kak?
Oh, untungnya tidak pernah Kak. <chuckles> Itu tadi kita harus menghargai masyarakat adat. <chuckles>
Oh oke. <laughs> Oke syukur Kak, <chuckles> gak pernah. Oke wah seru banget sih Kak ceritanya jadi ini ya, membuat rasa penasaran akan kegiatan ini semakin, besar ya tentunya, terus banyak juga insight baru, pengetahuan baru yang Kakak share tadi. Terima kasih banyak loh Kak udah mau berbagi dan sampai jumpa lagi tentunya, dadah!
<chuckles> Mmm. Ah syukurlah. <laughs> Terima kasih.
Thank you.

Ah, oke.
Jadi, kalau yang bikin bikin aku deg-degan, nah, salah satu petualangan aku itu, karena ke laut aku suka menyelam. Kebetulan aku, eee, memang belajar menyelam dan aktif menyelam sejak zaman aku kuliah. Jadi kayak kita iya, bener jadi kita punya komunitas, eee, menyelam gitu, dari zaman kuliah dan itu masih aktif. Nah, salah satu pengalaman yang bikin sampai sekarang, sampe sekarang dan kebetulan pekerjaanku juga masih berkaitan ya, dengan laut-laut, gitu. Nah, yang bikin deg-degan, yang bikin deg-degan ada beberapa beberapa kegiatan yang bikin deg-degan tapi aku ceritain salah satunya, ya, Kak, jadi waktu itu, aku tuh pernah nyelem, pernah nyelem di, eee, laut yang berbatasan langsung sama Samudera Hindia.
Mmm, oke. Hmm. Ih, seru banget. Oh, wow. <chuckles> Mhm. Hmm, sampai sekarang, ya? Wow. Oh. Oke, keren keren. Mhm, oke oke, siap. Mhm. Wow, oke, kok kayak serem yah, Kak? <chuckles>
Kebayang nggak, tuh? <laughs> Jadi <chuckles> Jadi itu benar-benar, jadi itu benar-benar di salah satu pulau paling selatan di Indonesia. Nah, aku ke sana itu, eee, untuk melakukan pengambilan data terumbu karang. Kebetulan si lautnya itu, laut yang di, pulau paling selatan Indonesia itu memang berbatasan dengan laut lepas, eee, Samudra Hindia tuh. Nah, yang bikin itu kan kebayang dong, Kak, ke Samudra Hindia gelombangnya tinggi, ombaknya tinggi. Terus kayak, dalam juga dan dan mungkin ini, ini informasi juga ya, Kak, kadang kalau di atas, di permukaan itu gelombang bisa ekstrim, tapi ternyata di bawah tenang.
Mhm. Oh, oke. Ah, oke. Mhm. Ah, oke. Mhm. Iya. Dalam juga mungkin, ya. Mhm. Oh, oke. Ah, oke.
Atau ternyata di atas tenang di bawah tuh ekstrim.
Oh, jadi arusnya beda gitu, ya?
Jadi pada saat itu tuh, Kak
Kekuatan arusnya itu beda, ya?
Bener, Kak, beda beda, gitu. Bisa beda di antara di permukaan sama di dalam. Nah, yang bikin aku deg-degan adalah pada saat aku turun mau nyelam, itu di atas tuh udah mulai bergelombang tapi menurutku masih masih okelah masih bisa kayak, "Ah, ini mah masih standar nih, dengan, eee, perairan yang lain." Begitu sampai ke bawah itu arusnya udah kenceng banget, Kak.
Mmm, oke. Mhm. Ah, oke. Ya, ampun terus gimana, Kak?
Itu beneran yang benar-benar kayak kayak kencang banget, terus, iya, tapi pada saat itu, karena kita sudah turun ke bawah, ya sudah kita tetap upayakan mengambil data sebisanya, tapi ya kita naik lagi ke atas. Dan yang bikin deg-degan adalah, jadi pada saat kita melakukan penyelaman, Kak. Kita tuh punya, eee, peraturan. Kayak kalau misalkan kita ke
Mhm. Heeh. Mmm, oke. Apa tuh, Kak? Iya iya. A apa tuh, Kak? Kalau boleh tahu peraturan